Mhm, sige hilig ng mga kasama ko. Kami naman kasi mga kaibi kami naman kasi magkakaibigan, eh, kumbaga nagkakasundo naman kami sa oo pare-pareho lang naman din kami ng mga gusto, o ng mga artista na ano namin. 'Pag sa OPM naman or yung mga P-POP naman, 'yan nauso ngayon yun, ah, nauso din naman sila ano, sila BINI, minsan pa sila SB19. Sila ano, pang mga banda ngayon, Baguio, Cap of Joe, ayan isa pa yan sa mga in-demand din.
Mm. Oo. Pare-parehas din. Oo. Mm. Oo. Oo. BINI. Tama, oo, oo. Mhm. Ah, parang di ko pa naririnig 'yon. Oo.
Mm ako din, parang hindi ko pa masyado silang naririnig, eh. Na sa May siguro kasi magko-concert po sila sa Aurora Music Festival, pupunta kami dun. 'Yan.
Oo. Oo. Ay, ang saya. Pupunta po ba kayo sa Aurora Music Festival, parang ang saya nung puro ano Filipino bands 'no?
Oo, pupu Pupunta kami na sa May 4. Mm.
Ay, ang saya. Ang saya. Sigurado akong magiging magandang experience 'yan sa para sa inyo ng mga kaibigan mo para oo.
Pero 'yon, yung sa Aurora Music Fest kasi jowa ko yung kasama <chuckles>
Mm. Ay sa tingin ko ma-e-enjoy mo talaga yan ma
Mm, ganun din naman po last yi ah, nung nakaraang taon nagpunta rin kami.
Oo. Ah, sa Aurora Music Festival 'no? Ang gagaling din oo. Ang dami talagang magaling na mga bagong artist dito sa Pilipinas, at ang nakakatuwang tingnan na talagang tinatangkilik natin sila lalo ngayon. Kahit dati pa napakadaming mga banda na ang napakagaganda ng musika, napakagaganda ng mga lyrics nila 'no. Tulad niyang Itchyworms, gustong-gusto ko yan talaga, isa sa mga paborito ko Itchyworms, <chuckles> Parokya ni Edgar ganyan na ah, pupunta ba sila sa, um, Aurora Festival, Music Festival?
Kaya parang oho. talagang Magaga Mm. Sa Pilipinas. Mhm. Hmm. Mhm. Oo. <laughs> Opo. Mm. Alam ko alam ko po sa Aurora Music Festival at 2 araw kasi yun, eh. BINI po ang pinaka-main event.
Oo. Mhm, oo. BINI?

Ah, kasi BINI at dalawang araw sila nandon tapos nandun po yata si TJ Monterde, si Maki, si Cup of Joe, hindi ko lang po sure pa yung iba kasi pero ang nag-confirm po kasi dun day 1 si TJ Monterde, ah, bagamat hindi namin kasi siya mapupuntahan sa Linggo pa po kasi kami eh, May 4 pa, day 2 pa, mm, day 2 pa kami so, ah, ang maabutan namin yun nga BINI, si Maki maabutan namin at tsaka si Cup of Joe.
Ah, oo. Mhm. Oo. Oo. Wow. Nakakatuwa. Mm. Ah. Ah, 1 day kayo. Mm. Oo. Ay ang saya. Sino ang mga ang mga gusto mong yung mga art artista na talagang ipupunta mo ngayon dito, this year sa sa music festival na 'to?
Mm. Ah, Maki Maki kasi, ah, kaya si Maki kasi napuntahan naman na namin si Maki sa nung solo concert niya sa dito sa may Araneta, ah, parang ah, nung nakita ko sa personal si Maki sabi ko, "Pusa, oh my God! Ang pogi pala ni Maki," ganyan-ganyan, pero mas matanda pa rin ako sa kanya mga ganon. <chuckles>
Maki. Oo. Ah, talagang ano kayo. Um Mm. <laughs> Pogi siya. Oo, gusto ko din, sa tingin ko alam mo, hindi ko pa na hindi pa ako nakikinig kay Maki noon sa tingin ko i-che-checkout ko din 'yan kapag katapos nating mag-usap, oo, oo, kasi parang mukhang ang dami ko pang hindi alam na lokal na mga artista, yung mga kilala lang yung mga yung mga dati pang kilala yun yung mga nakikilala ko parang ang daming bago ngayon at nakakatuwang makita yung oo, 'di ba? Yung kanilang, anong tawag dito, yung talento yung talento 'di ba, ayun ana na para sakin sa pagsasaalang-alang ayun kahit lahat naman eh, ganun din sa'yo, pare-parehas din naman kami ng mga type na mus musika, oo. Na salamat sa oras mo sa parang nakakatuwa talaga 'tong napili nating topic ngayong araw na 'to, 'no?
Mhm. Mhm. Nag-usa <laughs> Mhm. Mhm. Mga dati pa talaga, oho. Mhm. Marami po ngayon. Hmm. Mhm. Mga kanta nila ngayon oho. Mhm. Mhm. Big talaga, oho. Mm. Na topic na. Oo, yung mga kailangan mong pakinggan, mapakinggan mo yan, yung mga kailangan mong pakinggan, 'di naman sa kailangan yan, siguro try mo lang baka magustuhan mo.
Sana ay Oo. Oo. Oo, sige paalam.
Ayan, maraming salamat!

Ah, okey. Ayan sige, paano ko ba pipiliin ang playlist, siguro yung mga playlist sa akin 'no? Yung mga hindi nakakaantok, yung masaya. Ah, hindi naman yung totally rakrakan pero kumbaga masaya pang, ah, pang good vibes, pang ano, parang pangpagising talaga, 'di ba. Ah, mayro'n kasing mga playlist na yung akala mo parang pang-Linggo na, eh, <chuckles> likot.
Mm. Oo. Tama. Mm. <laughs> Oo. Tama. Oo. Mm. Ayun na nga parang nakakaantok, 'no?
Nakakaantok, mm. Ay mayro'n pa nga din mga playlist na ano, eh, yung mga parang, masyado 'yun nga po yung rakrakan naman masyado. <chuckles> 'Di ba?
Mm. Oo. Oo. Ayun, tama. Pa oo, ako din, eh, ah, kung magiging mas specific ako ang mga play ang playlist na pinipili ko ay yung puwede kang mag-sing along parang, ah, nagkakaraoke ka habang nag-da-drive lalo na kasama yung mga kaibigan mo, mga kapatid mo ganyan, sobrang saya kapag early, 'di ba? Early 2000s mga gan'yan.
Mhm. Mhm. Oho. Oho. Oho. Mhm. Sobrang saya nga. Ay, mga gan'yan. <laughs> Puwede, puwede yan, puwede.
Ah, oo. R&B 'no? Ikaw ano yung mga pangunahing salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng mga kanta para sa road trip?
Mm. Mhm. Mhm. Ayan, sige nata dahil natanong mo yan 'no kasi, ah, 'pag ah, isang halimbawa na niyan kapag nagkikita kami ng mga kaibigan ko nung high school, kasi yung isang kaibigan ko may sasakyan, so ang mga playlist niya po kasi parang mayro'n talaga siyang playlist na para sa sasakyan niya na mga minsan po mga pop, ah, mga din po K-pop, tapos mayro'n din naman mga ah, 'yun nga karamihan ko kasi mga pop talaga, eh,' tsaka K-pop, ta's OPM na mga pop, the OPM P-pop, ayan. Ah, ako kasi ako medyo ano ako talaga sa mga kanta, eh, kasi may mga specific or mga parang mga specific na lang po ng mga artista, yung mga singer lang po yung pinipili ko.
Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Mm. Ay, ang saya. Oo. Mm. Oo. Mm. P-pop. Oo. Mm. Oo. Ah, tama ano sino yung mga ano, mga pinipili mo mga parang BINI sa P-pop gano'n ba or yung, ah, early 2000s Sexbomb gano'n?
Oo. Hmm. Ah! <laughs> Grabe naman yung Sexbomb, hindi naman, ah, ang pinipili ko kasi usually mga ano po, eh, mga international artists, eh. Ah, katulad po niyan Taylor Swift, Lady Gaga, Miley Cyrus, yung mga kilala po talaga, oo. Tap
Oo. Ah, yes, oo. Mm. Ah. Yung mga kilala, ano.
Mhm, kasi

Japan kami nakapunta.
An Japan, ang saya naman. Ang saya, mukhang
Aha, inarte lang kami dun. <laughs>
<laughs> mukhang napakasaya nga nung tour niya nung ano 'yung world tour niya 'no? Oo.
Mm. 'Yung Eras tour po, ayan. Nung
Ay oo, 'yon Eras tour. Ako naman <chuckles> sa depende kasi kapag talagang road trip, kunyari dalawang oras, tatlong oras, ganiyan. Kung ano-ano na minsan 'yong pini-play ko kasi ma mauubos na 'yong playlist ko, pero 'yun na 'yun din 'yung mga artist tulad ni Ariana Grande, ganiyan, um, 'yong mga, sino pa ba? 'Yung si Lady Gaga, Usher, 'yung ganiyan, 'yung talagang
Eras tour. <laughs> Mhm, oho. Mhm. Oho. Ariana Grand oo. Lady Gaga, uh-huh. <laughs>
Todo bigay sa karaoke, para kang nasa karaoke, para hindi makatulog 'yung driver.
Dadating po. Mhm, sabagay. Ako naman minsan kung sabihin natin mga early 2000's 'no, ano 'yun, ah, 'yung mga playlist na pinipili ko kasi 'yung mga 'yung mga tipong parang emo, 2007, two thousand eight, 'yan mahilig ako din sa mga ganiyan, 'yung mga Green Day, ah, My Chemical Romance 'yung mga ganiyan, nakahiligan ko rin naman 'yan. Hindi ako masyadong fan pero kumbaga naririnig ko 'yung mga mu mga kanta nila kasi alam mo naman nung elementary ako, ah, may pagka alam mo 'yun 'yung tipong mga parang emo 'di naman total emo-emo pero parang, oh, 'yung mga Paramore, ayan, dumaan din 'di naman mga jeje. <chuckles>
Mm. Oo. Mm. Ay, yes. O My Chemical Romance. <chuckles> Ay, oo. Mhm. Oo. Totoo, totoo. Oo. Parang Paramore, ganiyan. Mm. Tama, masarap din kasi para kang <chuckles> parang nostalgic din kasi parang trip down memory lane kumbaga habang nagro-road trip ka, basta tapos meron ka pang mga chichiryang kinakain, kung ano-ano ganiyan, nakakatuwa.
<chuckles> Mhm. Oo, o. Mm, oo, nakakatuwa talaga 'yung mga ganiyan, ma ma ano din ako, eh, parang, sa mga 'pag hindi naman ako talaga partikular talaga sa playlist, kung ano-ano kasi 'yung i-play nung mga kaibigan ko basta alam ko, 'yun sumasabay talaga ako suma ganiyan. Ngayon naman oh sige ako naman mm, nakakasabay ka, go 'di ba. Lola.
Oo. Mhm. Oo. Oo. Mm Oo. 'Yan, ta totoo. Oo, basta nakakasabay 'no? 'Di ba, oo, go ka lang nang go. So ikaw, paano mo isasaalang-alang ang mga hilig ng mga kasama mo sa biyahe sa pagpili ng musika?
Mhm. Mhm.